Sì, però, non è mhmm, pure io ci so stata ma non è sicura secondo me. Non è
No, no, sicura, dipende dove vai, no, però comunque non è sicuramente come
non è il massimo della della sicurezza, secondo me.
No, la sera la Rambla era un luogo di incontri con mostri mistici.
Eh. Eh, hai capito? No, no, assoluta poi andai quando quando andai a mhmm, a Barcellona avevo 19 anni, ero proprio piccola, cioè, brutta esperienza guarda. <chuckles>
Eh. Eh, immagino, immagino. Sì, 'a sera la la Rambla è tosta.
<chuckles> Vabbè, ci sentiamo vado.
Come no! Grazie, ciao.
Cia